Oye, fíjate que hablando de estos temas de escuchar a los demás y las formas de escuchar, cuéntame, ¿qué errores comunes ves en la forma de escuchar, y y qué qué qué podrías decirme sobre este tema?
Oye, fíjate, qué qué buena pregunta, y creo que hay un poquito de tela de donde cortar. Eh, un error común así, a priori te puedo decir que, pues, no ponemos atención, o sea, estamos haciendo otras cosas y no realmente ponemos atención a a a la a las personas, y otra cosa es que escuchamos muchas veces para responderte, o sea, y no para comprender a las personas.
Ajá. Ah, claro, o sea, como este famoso diferencia entre oír y escuchar, ¿no? O sea, a veces solo oímos el ruido y entra y sale, pero no escuchas. Y creo que y creo que también dices como algo superimportante, ¿no? O sea, como que muchas veces estamos en este modo de de como como de como de acción reacción, en vez de simplemente escuchar y, a lo mejor, este, como tú dices, ¿no? O sea, no no reaccionar di directamente a a lo que escuchas, sino simplemente escuchar y procesarlo antes de reaccionar de una manera abrupta, ¿no?
Ah. No escuchamos así. Claro, y di di di di y digo, sobre todo, tratar de entender a las personas, por qué están diciendo lo que están diciendo, por qué actúan de la manera esa, y comprender realmente lo que lo que la otra persona está diciendo, y sobre todo a veces en en discusiones, aunque sean banales, superficiales o más profundas, a veces queremos tener la razón sí o sí, y y si tengo la razón eso me pone por encima, eso como si fuera algo superior por encima de ti, y en en en ese afán, eh, a veces, no, no, no, no, lo que tú me estás diciendo, nomás estoy viendo cómo te puedo responder, cómo te puedo contraargumentar y realmente no estoy comprendiendo realmente, por qué estás hablando lo que estás diciendo.
Ujú. Ándale, sí. Ujú. Okey. Oye, ¿crees que estos com o errores que son comunes, ¿no?, de los que vamos platicando ahorita, crees que puedan a llegar a afectar como en, eh, digamos, como en las relaciones interpersonales, ya sea con amistades, con alguna, o con tu pareja, o inclusive con tus hijos? ¿Crees que estos errores comunes sí se ven mucho en estas relaciones interpersonales? Y si, sí, ¿cómo crees que afectan, no?
Claro, mira, este, sí sí sí se ve, sí se ven en el día a día, ¿no? Eh, si una persona, pues, comete muchos errores, ah ah, en su manera, en su forma de escuchar, pues, eh, va a ser un poquito más difícil construir relaciones de confianza o o relaciones más a fondo con su pareja, con sus hijos, o incluso en el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque no ha aprendido a escuchar. Entonces, muchas veces en el caso, por ejemplo, de los hijos, ¿no?, sobre todo si están en la adolescencia, juventud, que a que que a veces lo n pues, se acercan a ti para, pues, ahora sí para escucharlos, para que los para que los acompañes, a la mejor en y no solamente, eh, este, que los regañes, sino que los orientes.
Ujú. Okey. Okey. Ajá. <laughs> Sí. Ah, okey, claro, como a lo mejor que buscan un consejo o desahogarse, y en este caso como ajá, ser escuchados, y como papá es de que luego luego los los quieres regañar si hicieron algo mal o así, y dices como que a veces simplemente quieren ser escuchados en vez de ser regañados, ¿no?
Pero sí es O sentirse escuchados. A así es, y y y y si tú no tienes una si tú cometes algunos errores y no tienes una una manera, pues, lo más adecuada para escuchar, pues, lo que haces es que alejas a las personas de ti, ¿por qué? Porque porque: "Ay, pues, es que nunca me escucha, nunca me pone atención, siempre está ocupado, siempre hace esto, siempre hace este, lo otro". Entonces, en ese sentido, mm mm, considero que difícilmente vas a tener mejores lazos de conexión con con las personas, puedes tenerlos a cierto nivel, pero no tan profundos.
Ujú. Ah, okey. Ajá. Okey, suena como que sí llegaste a tener este momento con alguna persona en tu vida. Cuéntame una anécdota concreta, donde este mal hábito de escucha provocó un malentendido grande en tu vida y, ¿qué pasó, y por qué se escaló, no?
Fí fíjate que no sé, si fue un malentendido como tal, pero lo lo que te puedo decir que, sí me sí me hizo sentir un poquito mal y me agüité, y y y y no fue un tema, digo, te puedo contar temas, este, en lo personal, pero te voy te voy a platicar uno que me pasó en el trabajo con un jefe, que fue mi jefe por muchos años, y y y tuve un bu bueno, hubo una relación muy cercana que él se apoyaba mucho en mí, en en que yo le resolviera muchos temas de la del área que él estaba a cargo, él era el director general, entonces
Okey. Ah, okey. Ah, okey.
yo le daba mucho seguimiento a muchas de las cosas y y y daba una su una supervisión ahí global a a las áreas. Yo una vez que él me manda a llamar a su despacho, entonces llego yo: "¿Qué pasó?", y le era la puerta cerrada, y le le tocó: "¿Qué pasó?", "pásele, pásale", me dice. Pero yo lo veo desde, incluso, su lenguaje corporal estaba sentado así, y lo veo que está ahí vi vi en la computadora, luego el teléfono así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, en el teléfono así, y este y me hace: "Oye", y me empieza preguntar de algunas cosas, y y yo le y yo le, incluso le digo: "Oye, ¿estás ocupado?", le dije. "Si quieres regreso un rato más, 15 o 20 minutos, o tú dime y regreso y ya te digo". "No, no, no, no", me dijo. Ya ves que mucha gente se cree multitarea, ¿no? "No, no, no. Adelante, adelante, adelante, dime", ¿no? Pues, y yo le empecé a decir. Yo noté que no estaba captando porque, taca, taca, taca, ta, estaba hablando, y justamente él está hablando con quien era su jefe en el teléfono, ahí por WhatsApp. Y yo seguí, y había un caso, e este, particular, digo: "Parece chiste, pero es anécdota". Yo le comenté: "Oye", le dije: "¿y Martín?", le dije: "Ve, ya va a hacer este lanzamiento con ya habló con el área de planeación", le comenté: "Y y va a hacer el lanzamiento de de del sistema. Ya para la próxima semana", le dije, e era jueves o viernes, no recuerdo, y y el y el lunes ya este, pues, Martín iba i i iba a hacer esto, ya le dije: "No, Martín, esto, y la próxima semana ya va a ser el lanzamiento de la plataforma", le dije. Y ya fue lo último que le dije, y él siguió acá, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, pasaron 5 se sí, y en eso, no sé, 5, 7 segundos y ya voltea. "Bueno, pues, qué qué bien, ¿no?, pues, muy bien todo", me dijo. "Oye, ya nomás por último, averigua con Martín cuándo va a ver el tema con planeación", pues, me dijo. Entonces, yo me quedé así. Te lo acabo de comentar, no hace ni 10 segundos, o sea, entonces, pues, ahí me di cuenta y me y le y sí le dije: "Oye, te lo acabo de decir que que que Martín, y que ro" y se quedó así como: "Ay es que s", luego se justificó. "Lo que pasa es que aquí estoy hablando con el subsecretario", me dijo, y esto, y lo otro. "Ah, eh, pues, por eso te dije", dije: "Que que que si quieres regresaba, y tú me dijiste que no había problema". Y ya, no, pues, sí sí. "Está bueno, está bueno, pues, sa sale". Entonces, ya yo salí de su despacho, y sí me, pues, sí me agüitó, entonces, e e ese error común de de no estar presente en en en las formas, y en lo particular yo yo sí procuro hacer todo lo contrario, ¿no?, por por los errores que he visto en la forma de escuchar de, pues, de las personas, ¿no?, y que muchas veces yo también los los hice y no estoy ajeno de que también los puedo hacer, ¿no?
Ujú. Ujú. Okey, sí. Ajá. Ah, okey, sí, como que él fue de que: "No, yo sí puedo", ¿no? Juan Camaney. Ah. Ujú. Ah, okey, sí. Okey. Haciendo sus cosas y no, no es Ajá. Claro, sí. Qué onda, ¿no? ¡Ah! Claro. Claro, sí, totalmente, o sea, como que, o sea, creo que es un un un ejemplo muy evidente de que cuando no escuchas, pues, inclusive te o sea, como tú dices, ¿no? Tú te esforzaste, le dijiste las cosas como eran, y ya cuando, en este caso, pues, tu tu jefe, digamos, como que le entró por uno y le salió por otro, pues sí debe ser muy frustrante, pues algo tan importante, ¿no? Como este proyecto, pues, este, que como que se le ha ido el rollo y ni siquiera como que la atención o todo. Y tu así como que, oye, es algo muy importante que ya le van a a a como dar, este como hacer como el el sitio o algo así.
Ah, sí. Sí, pues, eh, sí. Ah Eh, el el e el el el lazami el lazamiento de de de era un software ahí de de un seguimiento ahí de infraestructura educativa. Entonces, oye, le eh, este, caramba, entonces digo: "Guau, tal era tal era importante que él me preguntó", pues, oye velo con Martín, ve con Martín y todo ese rollo. Entonces: "Bueno, pues, es que ya te informé, te lo acabo de decir, pues". <chuckles>
Del sí. Ajá. Sí, qué es lo que te acabo de decir, literal hace 10 segundos. Oye, y por ejemplo, cuando alguien no te está escuchando, ¿crees que sí hay estas como señales evidentes, ya sea verbales o corporales, de que indican que realmente no te está prestando atención?
Sí. Claro, be bueno, una de ellas es, eh, la falta o casi nulo contacto visual, este, de da, mm, una sensación de que, de de que no te están prestando total atención, eh, y que esto y y todavía sí, eso sí si si le sumas, si está en frente de una computadora tecleando, haciendo algo, o en el teléfono, en el WhatsApp o una red social, pues, más más que eso, a veces, también cuando hay una cerrazón, eh, puedes no es que sea una regla infalible siempre, pero, si una persona está con los brazos cruzados, no está receptivo a lo que tú le estás diciendo, este, generalmente, eh, muestra no te voy a decir que: "Ah, siempre es infalible, y sí es así", pero son indicios de que la persona no está abierta a recibir el mensaje de lo que tú le estás diciendo, entonces, también algunas microexpresiones faciales, si están molestos de lo que estás diciendo y no están receptivos, haces el el área de la quijada, la mandíbula ahí, está un poquito más apretada, el ceño un poquito fruncido, ahí alrededor de los que son, este, las mejillas también ves, este, algunos temas así de de tensión, ahí es cuando tú te das cuenta que la persona no está siendo receptiva al mensaje que tú le estás diciendo.
Okey. Ujú. Ujú. Ey. Ajá. Tiene Sí, tiene sentido lo que dices ¿no? O sea, como estas micro expresiones, o que no haya este contacto visual, o inclusive, ¿no?, de que preguntas algo, y te responden con el típi O sea, que típico, ¿no? De que respondes algo, de que: "Oye, entonces, ¿qué hiciste ayer?". "Sí". Y, o de que: "Oye, ¿qué prefieres, no? "De que ¿Equis o zeta?" Y y ellos: "Sí". Y tú, de que: "Pero, sí, ¿cuál?". <chuckles> Entonces, como que ahí te das cuenta, es
Sí era: "Sí, ¿cuál? Qué ¿de que estamos hablando?". O o o n O fíjate, también, lo que pasa a veces, y digo, me ha pasado a mí. Que venimos hablando de un tema, y que a la mejor, me, eh, ta, ta, ta, ta. Venimos, y me ha pasado a veces, con mi pareja. Fue un tema a lo mejor no tan profundo, igual no tan trivial, sobre a algo de la familia: "Oye que sí. Y esto, y lo otro. Y ta, ta, ta". Venimos hablando así, en el carro, y llegamos, por ejemplo, al semáforo. Y ya termino de decir, y ya termino de hablar equis cosa. Y de repente, ella me dice: "Oye, ahora está haciendo calorcito, ¿verdad? Este, ¿A cuántos grados vamos a estar?", y no se qué. Y yo: "¿Qué tiene que ver el clima, con lo que venimos hablando?", ¿no?
<chuckles> <laughs> Sí. Sí. Como que a lo mejor, ella andaba en su cabeza, haciendo otras cosas. Ajá.
Eh, entonces Sí, pensando otra cosa, sí. "Oye, tenemos que ir a a a al Costco a comprar no sé qué cosa". O sea, ¿qué tiene que ver, lo que tenemos que ir acá, de lo que venimos hablando?, ¿no? Entonces, sí sí sí de repente, la gente no viene son señales que dices: "Bueno, realmente, no me vienen", porque tu mente venía pensando en otra cosa, ¿no?
Claro, sí. O sea, genuinamente, puede que estén ahí presentes, pero, genuinamente, pues, no te están escuchando, ¿no? Entonces, tiene tiene sentido. Y, por ejemplo, ¿crees que en estos tiempos, como? O sea, ¿crees que sí hay una diferencia, en la forma de escuchar? Este, por ejemplo, en el En estos tiempos, donde ya se usa un teléfono, están haciendo multitarea. Y antes, donde la vida, era un poquito más relajada, era más pausada. ¿Crees que a lo mejor? O, ya sea, que sea diferente, ¿o que los errores hayan sido diferentes, en ese entonces? ¿O crees, que realmente es lo mismo?
Sí, así es. Mira, mm, mm, considero que que hoy, quizá, este, pueda ser más fácil que cometas errores, derivado por con ese y y y del s la supuesta multitarea, ¿no? Y que ya hay algunos estudios que dicen que es mentira el tema de la multitarea, de, eh, que el cerebro está diseñado para que, realmente, una cosa que la hagas bien a la vez, cien por ciento. Lo otro, que sí puedes estar haciendo varias cosas, pero no vas a tener la la atención plena en cada u Así es, la productividad. Entonces, en ese sentido, eh, pero ahora también: "Ah, es que soy multitarea". Como si fuera algo, como que una virtud, ¿no?, muy elevada. Entonces, ahora con, eh, con tanta distracción que hay, sobre todo en un teléfono, donde ahí puedes checar correo, darle seguimiento a tu trabajo, tener momento de ocio, viendo
Mm. Para una cosa, ¿no? A la vez. Ajá. Sí. Y no vas a rendir, ¿no?
escroleando, como dicen ahora, ese término, de este, en TikTok o más, o o o estar ahí, eh, publicando, viendo fotos en Instagram, y entonces, ese tipo de cosas, eh, hacen o hablando con otras personas que no están presentes, a través de WhatsApp. Entonces, eso hace que sea más difícil o que cometas errores de no estar presente en la conversación. Entonces, sí, y eso no tenías antes, a la mejor antes, s eh, si puedes, eh, agarrabas una revista, o el periódico: "Sí, platícame", no sé, y ve y estás estabas leyendo, pero ahora, en el teléfono, no solamente puedes leer noticias, como te decía, puedes hacer muchas cosas. Entonces, eh, hay más distractores hoy en día, ¿no?
<chuckles> Claro. Ajá. Ok, claro. O sea, como que antes, pues, sí tenías como que hacer un esfuerzo más físico de ir por una revista, o prender la tele, o algo así, y ahora ya es como más el el
Al a al alcance de tu mano
Sí, o sea, ya, literal, lo tienes ahí luego, luego, ¿no? Entonces, creo que, como tú dices, sí es es es diferente, y, a lo mejor, se presta más a que no escuchemos o no escuches, ¿no? Y que haya estos errores. Y y que, pues, debe de ser muy difícil, eh, tener una comunicación, eh, recíproca, porque obviamente, pues, uno tiene que hablar y el otro tiene que escuchar, si no, está hablando solo, ¿no? Entonces y, como tú dices, creo que por mucho tiempo se dio este de multitareas, que que era como muy: "Ah, sí, puedes ser multitasking, y si haces esto, y esto, y esto". Y, como comentas, ¿no?, en investigaciones y y demostraciones recientes es como no vas a poder. Puedes hacer muchas cosas, sí, de eso no hay duda. Pero que rindas y que prestes la atención necesaria y adecuada para cada una, no funciona. Y esto viene como con este error supercomun de creer que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo mientras escuchamos a los demás, ¿no? Entonces, creo que es un error bastante común, ¿qué consejo darías tú, ya como para finalizar aquí, para poder escuchar, y y y escuchar de forma activa, no?
Claro, claro, claro. Así es, cada una es Así. Bastante común. Pues, es estar presente ahí, en este caso, quitar los distractores, el teléfono y demás, computadora, hacer contacto visual y, para que se dé una escucha activa
Ajá.
escuchar para comprender, no para responder y poder ser empático. Básicamente, eso sería.
Y Sí. Oye, pues, padrísima tu plática, tus consejos, y que tengas una excelente tarde.
No, gracias a ti, por el espacio que me das.